Me fala, como a tecnologia alterou a conversa entre avós e netos?
Bom, a a tecnologia mudou a conversa entre entre os avós, não só com os netos como com tudo, né. Eh, os netos as crianças hoje, veem a tecnologia como parte da vida deles.
Conte. Hum. Uhum. E você pode falar, assim, dar um exemplo, assim, algo que vo você viu ou algo que que, né, acontece a eh, acontece, alguém né, com alguém que você conheça?
Uhum. Tem claro. É, a a a conversa entre avós e netos é é o problema é muito simples. Os netos acham que a tecnologia, é uma coisa nativa, já tudo já existe, assim. Para os avós a tecnologia é uma novidade, tá. E eles trazem uma bagagem imensa para essa experiência. Por exemplo, os senhores de idade têm são mais propensos a cair em golpes, por exemplo, né.
Hum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Tem isso. Você acha que eles são p
Coisas que as crianças também caem, mas
você acha que eles são propensos, porque eles são mais vulneráveis ou porque eles estão mais eh, são s são mais ingênuos, como você vê isso? Ou porque na época deles não acontecia isso?
Cada cada casa Cada caso é um caso, mas eles vêm de uma época em que a notícia chegava para o por pela televisão, né.
Hum.
A notícia chegava por um por um objeto retangular, que falava o que que era verdade, o que que era mentira, e o que que estava acontecendo ao redor do mundo.
Hum.
Agora um objeto retangular, por exemplo
Hum.
Na mão deles menor, diz com voz de de Cid Moreira? Que o tem alienígenas vivendo entre a gente
Hum. Hunf. Interessante, eh.
e que esses alienígenas estão influenciando em política, economia e tudo mais. Mas a intenção
Você quando você diz a tecnologia ou ou esse essas, eh, robôs, ou essas essas, eh eh, com agendas, eh, que falam é, eletrônicas, você se refere a isso, essas coisas que que que dá, né, eh, si a Siri, a esses nomes Alexa, é isso?
Não, eu estou falando do celular
Hum.
estou falando do celular. Eles veem lá um vídeo no YouTube, que tem o mesmo formato da televisão que eles assistiam antigamente com o Cid Moreira, só que o celular dá a notícia, uma notícia absurda e que de que te estão fazerem experimentos entre humanos e peixes, sabe.
Hum. Hum. Hum.
Para criar uma espécie nova, então É, para os as pessoas de idade essas essas notícias soam como verdade ou possível verdade, enquanto crianças sabem na hora que é uma besteira, hã, então, assim, a conversa entre eles ficou ficou, hã, desnivelada
Uhum. uhum.
ao mesmo tempo que a conversa pela in, pela pela tecnologia ficou facilitada, por exemplo
Uhum mas mas você não acha hã.
netos podem netos podem falar com avós, netos que moram em outros países, como os nossos, por exemplo, podem falar com avós que estão no Brasil com videochamadas, e parece que que a distância diminuiu. Isso é muito bom. Mas
Uhum. Hum. Mas você mas você acha que essa a tecnologia ela separou um pouco ou ela ou ela, eh, os avós teriam que tentar entrar um pouco nesse mundo mais, né, tecnológico, digitalizado, você acha que isso seria interessante para ter um contato melhor, uma conversa melhor um entendimento melhor com o neto, com o, né, com os netos?
As duas coisas, a tecnologia separou e uniu mais, hum, no caso que eu acabei de citar os netos conseguem falar com avós do Brasil em uma videochamada e se não houver uma explicação muito clara, parece que não estão nem longe, né?
Uhum. Uhum, e você acha que assim, esses memes, né, que os netos, a, os mais jovens, né, eh, ficam fazendo, né, ficam falando, e às vezes os avós não entendem nada, isso é é é eu eu eh, você não acha que isso complica, né, um pouco para, para eles o entendimento do mundo aí como que tá a tecnologia, esses memes engraçados para para os, né às vezes para os avós não são engraçados, aí esse, essa explicação aí fica meio complicada, né, para, para eles entenderem como
Uhum. Pode ser, uhum.
E, e aí você acha que eles deveriam entrar um pouco na do dos netos assim, entrar, aprender um pouco?
Não, pode ser a -pode ser que é até, que como não é explicado para eles, eles achem estranho, e talvez a paciência, um pouco de paciência mais dos netos de explicar que, que tal frase não quer dizer nada além, além de um camelo cor-de-rosa que dança nos vídeos da internet, tá. É um meme, o que que é um meme? Ah, é uma coisinha tão boba, engraçada, que pega a vida sozinha, eh, e vai né eh, pode ser sim. Mas quando os netos se deparam com avós que, que veem uma coisa
Hum. Né, interessante. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.
ah, corriqueira.
Uhum.
Sei lá. O o monstro da última fase do Sonic
Uhum.
é lá um bicho, é um bicho, um dragão que tem 7 cabeças. Como o Tiamat da Caverna do Dragão.
E para o, para uma Para uma criança ou para uma pe né, é uma coisa normal, né, normal, ele
Normal. O Tiamat da da Caverna do Dragão, por exemplo, é um dragão de 7 cabeças que, que cresceu com a minha juventude.
Uhum. Uhum, ok.
Então jogos de videogame com caverna do dragão, mochilas, papé cadernos, capa de caderno, ou gibis
Uhum, é.
tem o Tiamat que é um dragão muito famoso, tá.
Hum.
Então ou uma coisa desse formato hoje em dia na mão de uma criança no celular
Uhum. Você a
os avós interpretam como, né, uma previsão bíblica de fim do mundo, e aí
Hum. Você acha então que que que gera uma co um um eh, gera, né, algo ruim ali, vendo esse tipo de imagem, que é uma coisa às vezes uma coisa bem, né, eh, você acha que é uma coisa boba, né, assim, no sentido sem sentido, não tem, não não não tem essa conec né, essa conotação de algo ruim, mas os avós enxergam e vê, né, devido a a né, podem enxergar, você acha que eles, e isso, e isso gera uma, uma conversa, uma confusãozinha até, né, pode gerar, você não acha que isso
fomos nós. Uhum. Podem enxergar, né, não são não todos, é. É, estou falando estou falando da minha, da minha experiência com a minha família assim. Mas existem avós da mesma idade que podem ser professores de filosofia nas faculdades alemãs, sabe. Super desenvolvidos.
Uhum mas até mas você não acha que até gírias, e um monte ué ué são vários fatores, né, que estão, esses jogos, é um monte de coisas, né, que você não acha que estão envolvidas nisso assim, né não é só isso, né, imagens.
Claro claro, olha, a pergunta eh, é como que a tecnologia alterou a conversa entre avós e netos, né. A conversa entre avós e netos nunca esteve antenada.
Hum. Uhum.
De verdade, além dos 5 ou 10 anos de idade dos netos, né. Idade
Uhum. Você acha que mesmo não com a tecnologia ainda tinha ainda um uma eh, uma diferença, né, devido às eta ah, é? É, mesmo sem a tecnologia você está dizendo.
Mesmo sem a tecnologia mesmo sem a tecnologia, quando não existia internet nem celular, os netos ainda eram muito ligados com os avós, dos até os 5 até os 10 anos, que é uma 2º fase da infância. Mas a partir dos 10 anos, a o interesse está em amigos, na rua, em jogos, em, eh, pique-pega, esconde-esconde.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Até mesmo, para o
Nã não estão divorciados da avó dos avós, não, mas estão mais interessados em que crianças da idade deles têm a oferecer, enquanto 5 anos atrás eles só estavam interessados na proteção que os avós podiam oferecer. Então já era
Aham. Interessante. É.
dissonante essa relação. Agora com o celular na mão
Hum.
Algumas pessoas podem dizer que isso aumentou, mas eu não concordo.
Uhum. Uhum. É, é, essa eh, você acha que essa visão, né, de de os dos avós com os netos, eh, esses esse vínculo né, já existe um vínculo, porém, esse esse vínculo, assim, de com a tecnologia ou com conversa, eh eh, essas coisas podem melhorar, né, com melhorar se ti se existir uma todo mundo ali conversa: "Olha, é isso aqui é isso", explicar a paciência com uma pessoa que tem mais idade e a pessoa que tem mais idade, né, entender melhor a as a a juventude, né, o as os netos.
Hum. Aham. Pode ser. É difícil dizer, né. É.
Seria seria é, você não acha que seria melhor, se se tivesse esse esse equilíbrio?
É, também é o en o entendimento o entendimento do de como as gerações interagem com a tecnologia. Por exemplo, se uma avó, manda mensagem para o neto e o neto não responde, no WhatsApp
Uhum. Uhum. Uhum.
a avó liga para os para os para os pais da criança: "Ó, eu mandei mensagem para o fulano, e o Juninho não me respondeu". Aí o pai liga: "Você não você respondeu sua avó, responde lá".
Hum. Aham.
Você é um mal-educado. Aí a criança vai por obrigação.
Hum, ah. Hum.
Criar uma interação que deveria ser automática, sabe.
Aham.
Deveria ser natural, não, agora é agora é forçada.
Uhum. Aham.
Já perdeu o brilho do negócio não é. Esse pai
Uhum. Hum.
que tem idade entre, que não é mais criança e e ainda não é idoso deveria falar: "Olha, a mãe, que é a vovó, né".
Uhum hum.
"É, esse tipo de interação, esse tipo de relacionamento tem que ser entre a senhora e o neto".
Sim.
Quando eu mandar mensagem e ele não responder, a senhora liga. Quando ele mandar mensagem e ligar e ele não atender, liga de novo. Manda mensagem de voz. Porque aí no tempo dele ele vai responder e vai ser agradável. Se eu forçar ele a falar com a senhora agora, da próxima vez eu vou ter que forçar de novo, porque não é natural, é forçado, tá.
Uhum. Uhum. Ok, eh então a gente está falando de, né, de tecnologia
Sim.
É os netos mo você acha que os netos, eh, trocar de papéis, né, vamos fazer os netos agora ensinarem, né, porque antes eram os os avós que ensinavam, né e, e isso eu acho que, eh, acha que, que você não acha que, eh, juntaria, sei lá, aumentariam o afeto, o-a-mostraria mais afeto, paciência eh e assim, né, poderia ser melhor para todos, né. Você não acha que, e essa, e também, eh, existe o quê, né, a a tecnologia ela veio e deu uma afastada também porque tem essas pessoas que não entendem nada, os avós que não entendem, e cria uma inclusão, né, uma inclusão digital.
E os avós que ensinavam. uhum. Uhum. Claro. Uhum. É, mas mas uma, mas uma coisa é você criar um relacionamento entre neto e avô de amor assim, natural e o neto ter prazer em ensinar o avô a como usar um e-mail
Uhum, uhum.
como usar um aplicativo a outra coisa, são os pais ficar assim, vai lá ensina seu avô, vai lá ensina seu avô, vai lá, programa o GPS do seu avô
Aham.
isso isso não é a o relacionamento na natural entre, entre netos e avós, então, eh, você vai gerar o resultado que você quer, ele vai lá e vai obedecer, fazer aquilo. Mas isso não é um relacionamento entre avós, o relacionamento de avós é de troca de informação, troca de carinho, troca de
É uma situação forçada, hum. Uhum. Uhum. Uhum.
proteção, né. A internet ajudou
A ternura continua. O amor continua.
a internet ajudou e atrapalhou esses pontos de formas diferentes. Não dá para dizer que a tecnologia deixou os avós mais longe dos netos mas também dá para dizer que a tecnologia deixou os avós mais perto dos netos. Mas é preciso o entendimento, né
Uhum. Uhum. Uhum.
de que a tecnologia não substitui algumas coisas, por exemplo, a aproximação. Natural, né.
É, o amor o amor é a o amor você fala assim, o amor continua, mas através do Wi-Fi né, vamos ligar o Wi-Fi e vamos, né.
<laughs> E tem diferença é.
Você uhum.
Claro, tem diferenças, assim, a criança sente a criança sabe quando quando é amada.
Uhum.
Claro que sabe, e tem crianças que também são espertinhas e podem aprontar. Fazer travessuras, como fazer travessuras na cozinha, hoje faz na internet.
É hã.
Também depende dos pais ter sabedo sabedoria, dos avós de aprenderem que agora existe um outro mundo.
Ah, interessante.
Eles precisam aprender também a navegar pra poder entender como é que o que é certo e o que é errado, o que pode e como não pode, né.
Sim. Sim, sim. Olha, muito interessante, eh, o que você falou sobre tecnologia, eh, conversa entre avós foi muito, muito bom. Eu agradeço, muito obrigada por compartilhar. E
Eu que agradeço. Foi bom e mostrar que que o não é o fundo o fim do mundo, é só mais uma tecnologia que todo mundo tem que adaptar a ela, né.
Uhum. Sim, sim. Que continue, eh, né você acha que não tem que continuar memórias, lembranças e e que seja, né, via wi Wi-Fi mesmo.
<chuckles> Sim, é é a nova maneira agora. Obrigado, tá.
<laughs> Sim, obrigada.